ああ、まあ、でもね、意外と他の人はどう思ってんのか、ほんとにそう思ってるかもしれ寂しそうだなって思ってるかもしれないし、全然見てないってこともあり得るんですけれども。でも、ね、あの、すごくこう上手にメリハリをつけていらっしゃいますけど、平日はじゃあ結構、こう、段取りを、ぱぱっとして、うん、あのうんうん。
<laughs> うん。 はい。 はい。 そうですね、うん。 そうですね。あの、もう適当にその時スーパー寄って、その、ま、旬だったり、ま、ちょっと安いものをこう、2、3品見つけてま、そっから作れそうな料理をこういつくつか、こう、あと、まあ、会社に持っていけそうな、料理のレパートリーで、あまり汁物とか嫌なんでね。っていうのも、<chuckles> そうそう。ばじゃあ、でもいちばんテンション下がるので、うん。適当なものを作って、ま、余ったものをこう翌日持って行って、でも、金曜日はもう自分へのご褒美で、こうね、なんかちょっとお惣菜なんか買っちゃったりして、それに合うねお酒 ね、うん
やられているんですか？うん。 うんうん。 ええ。 うんうん。 うんうん。 ああ、そうですよね、もう開けたら、ひねほんとに、ああうん、お汁がこぼれてたとかいうのはもう最悪ですよ うんうん_うん。あ。うんうん。 うん。 あら。 うん。 ああ。うーん。ね。
っていうのがうん、自分の、ま、楽しみ方ですね。
あ、でもほんとにお上手ですよね。しかもお弁当まで持っていって、ちゃんとね、月火水平日頑張っていらっしゃるっていうのはもう本当、大いにご褒美あっていいんじゃないかなと思いますけど。ご褒美は、例えば、あの、か買われますか？それとも外で食べるようなご褒美ですか？
<laughs> ええ。 <chuckles> うんうん。はい。 うんうん。そうですね、ご褒美は基本的にまあ、あの買って帰るものが多くて、ま、例えば、もうお惣菜、もう私揚げ物大好きなので、で、家で揚げるの面倒くさいから、こう、揚げ物をそのまま買って、ただ、それに、一緒につける前菜とかは、まあ、あのちょっと高いもの買って家で食べるとか。
うん。 ええええ。 うんうん-う。 うん。 うん。 うん。